เอ่อ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า ภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะ ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคุณยังไงบ้างอะคะ?
ค่ะ จริง ๆ แล้วภาวะโรคร้อนเนี่ยนะคะ มีผลกระทบ มาก ๆ เลยค่ะ ตั้งแต่มีฝุ่น PM2.5 นะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะ มันทำให้ เรา เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมาก ๆ เลยนะคะ โดยเฉพาะ อ่า การที่เรา คือตอนเนี้ยเรามีลูกด้วย เราก็ยิ่งเห็น อ่า ความสำคัญน่ะค่ะของภาวะโลกร้อนมาก ๆ เลย ก็ กลัว จะส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อลูกนะคะ สุขภาพของ ลูก ล่ะค่ะ
อือฮึ อะฮะ โอ้โฮ อือฮึ โอ้โฮ คือแบบว่าตอนนี้แบบ อยู่ในเมืองใช่ไหมคะ? อยู่ในกรุงเทพใช่ไหม? PM2.5 ถึงได้ว่า มีผลมากขนาดนี้

เพราะว่าร้อนมากเลย แบบนี้ก็ต้องแบบว่ามีทั้งเปิดแอร์ เปิดพัดลมกันตลอดเวลาเลยสิคะ ถ้าฤดูร้อนน่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วไม่พอนะคะ เปลืองไฟอีกด้วยค่ะ เปิดแอร์ เปิดพัดลม แล้วอีกที่สำคัญนะคะมันจะมีโรคแบบติด ต่อ ที่มัน มีในช่วงฤดูร้อน อย่างเงี้ยค่ะ ช่วงอากาศแบบนี้ด้วยเนาะ อย่าง อย่าง อุ อากาศ ที่ ก็จะทำให้ยุงอะเยอะอะค่ะ อันนี้เราก็สังเกตว่า ยุงเข้าบ้านเราเยอะมาก เราก็กลัวเนาะว่าจะเป็นไข้เลือดออกไหม จะเป็นมาลาเรียหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงจะอยู่ในกรุงเทพ เราก็ ยัง ยังมีความกลัวอยู่เหมือนกันนะคะ
อื๊ด ค่ะ อืม ๆ อืม อื้อฮือ อือฮึ นี่ แบบว่า เออ สภาวะ โลกร้อนเนี่ยมันกระทบเรามากกว่าที่เราคิดเลยนะคะเนี่ย เพราะว่าบางคนยังคิดอยู่เลยว่า "โอ๊ย! มันเป็นเรื่องไกลตัวมาก ๆ ก็แค่อากาศเปลี่ยนนิด ๆ หน่อย ๆ จะบ่นทำไม" แต่จริง ๆ แล้ว โอ้โฮ! มันกระทบกับชีวิตเราเยอะเลยนะคะเนี่ย อือ ใช่ไหม?
อืม ใช่ แล้ว ค่ะที่สำคัญเนาะ บางทีเรามองว่า อากาศร้อนเนี่ย มันจะมีน้ำท่วมเหรอ อะไรเงี้ย มีแผนผังถือว่า มันมีผลกระทบนะคะ เพราะว่าถ้าอากาศร้อนน่ะค่ะ จริง ๆ แล้วเนี่ยนะคะ การที่แบบมี มีน้ำท่วมอะ คือ อ่า บางพื้นที่ นะคะ เขาก็จะไม่ได้ร้อนเหมือนเราอย่างเดียว เขาจะมี ฝนด้วย น้ำ มี ฝนตก ด้วย แล้วก็อากาศร้อน ด้วย แบบร้อนชื้นเลยอะค่ะ ระดับน้ำทะเลอะค่ะ ถ้าเกิดอยู่โซนภาคใต้เนาะที่เราเห็นข่าวกันน่ะ ค่ะ ระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นอีกนะคะ หลังจากนั้นก็เกิด ล น้ำท่วมแบบเฉียบพลันเลยล่ะค่ะ น้ำท่วมขังอีก อืม อันนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าหดหู่ ใจเหมือนกันนะคะกับที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
อือ ค่ะ อืม อือ อือ อะฮะ ค่ะ ๆ น้ำท่วมหนุนกันเข้า ไป เออ เยอะ อือ อือ

อืม การที่เราจะช่วยลดนะคะ ภา วะ โลกร้อนเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้อง อ่า พยายามที่จะไม่เผาขยะนะคะ อันนี้เราสังเกตเลยนะคะ คือบางบ้านเนี่ยนะคะ อ่า คือจะมีการเผาขยะนะคะ ที่บ้านอย่างตอนเราไปอยู่ต่างจังหวัดมา 1 ปีค่ะ แล้วทีนี้ อ่า หน่วยงานภาครัฐอะเขาจัดการขยะไม่ ดี เลย ไม่มีรถมาเก็บขยะแล้วเขาให้ชาวบ้านน่ะแยกขยะเสร็จแล้วก็จัดการขยะกันเอง โดยการให้เอาขยะเปียกไปทำ เป็น ปุ๋ยหมักนะคะ ส่วนขยะแห้งก็ให้เผา แต่ว่าให้ เลือก เผาในช่วงเวลาตอนกลางคืน ช่วงเย็น แต่เรามองว่าอย่างงี้ค่ะ ช่วงนั้นน่ะมันไม่ใช่ ว่า ไม่มีควันนะ แค่มันไม่เห็น แต่จริง ๆ แล้วเรานอนอะ เราสูดควันน่ะ อากาศที่เขาเผาขยะ ใช่ค่ะ เรานอนอยู่เราเปิดหน้าต่างใช่ไหมคะ เพราะว่าที่ ที่ภาคเหนืออากาศก็ดีในช่วงนี้ แต่ ว่าตอน เช้าตื่นมาเราไม่รู้ว่าเป็นควันหรือเป็นหมอกอะ คือแบบ เป็นกลิ่นแบบเหม็นมาก ๆ คือเรารู้ว่าคุณเผาแน่ ๆ แต่เราไม่รู้ว่าเผามาจากตรงไหน เพราะว่าหมอกมัน ค่อน ข้างหนาด้วยอะค่ะ
อือฮึ อืม เป็นยังไงคะ? อืม ค่ะ อืม เออ อ๋อ โอ้โฮ เออ อือฮึ อืม ได้ ได้กลิ่นควันใช่ไหมคะ? เออ อือ อือ ๆ เออ ๆ อืม เต็มไปหมดเลยใช่ไหม? อะ ฮะ อืม ๆ ๆ ดังนั้นการจัดการขยะเนี่ย ก็ต้องทำให้ดีกว่านี้เนาะใช่ไหมคะ ไม่งั้นแบบ ถ้าทุกคนเนี่ยเผาขยะกันหมดเลย โอ้โฮ ส่งควัน ส่งอะไร พวกแก๊สอะไร ขึ้นไปบนอากาศเนี่ย ก็ทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยยิ่ง ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกเนาะ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วอีกที่สำคัญนะคะ อย่างถ้าเกิดว่าเราจะมาลดการใช้ไฟฟ้าที่ บ้าน มัน ก็ถือว่ามันเป็นการประหยัดพลังงานของเราได้เหมือนกันค่ะ คืออย่าง ถ้าเกิดเราใช้แอร์เนาะ เครื่องปรับอากาศอะค่ะ เราอาจจะปิดไฟนะคะ แล้วก็เปิดเครื่องเปิดอากาศเนาะ เปิดแอร์นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นอาจจะดูหลอดไฟเรา ก็ ได้ค่ะว่าที่บ้านเราอะ เป็นหลอดประหยัดพลังงาน ไหม เดี๋ยวนี้มันจะมีหลอดแบบ LED นะคะที่แบบว่าประหยัดพลังงาน นะ คะ แล้วก็
อืม ค่ะ เออ อืม อืม ค่ะ ลด ช่วยลดประหยัดพลัง งานใช่ไหม? อืม
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อันนี้มันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน นะ คะ
เนาะ เล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าทุกคนแบบช่วยกันทำใช่ไหมคะ? มันก็อาจจะมีผลที่เยอะขึ้น แล้วไอ้พวกแบบว่าการปลูกป่าอะไรพวกนี้ มันสามารถช่วยเราได้ไหมอะคะ ถ้าเราจะช่วยกันทำอะ?
อืม ซึ่งจริง ๆ แล้วอะ การที่ปลูกต้นไม้ปลูกป่าเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะ เพราะมันก็สามารถที่จะ ลด ก๊าซเรือนกระจกได้เลยนะคะ ค่อนข้างเป็นแนวทางที่ดีเลยค่ะ แต่ว่าอย่างงี้ค่ะ มันต้องได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานภาครัฐด้วย ถ้าเราไปปลูก คน เดียวอะ มันก็แบบเป็นแค่ส่วนน้อย ใช่ไหมคะ ภาครัฐเขาตัดไม้ทำลายป่ากัน อะไรอย่างเงี้ย เรา เราเห็นเนาะว่ามีคนเผาป่าด้วย คือตอนที่เราอะค่ะ อ่า เดินทางกลับบ้านเราที่เหนือ แล้วเราเห็น 2 ข้างทางอะ อยู่ ๆ อะ ก็มีไฟลุกท่วมเลย แล้วก็มีควัน โอ้โฮ ตอนนั้นเราหดหู่มากเลย แค่เดือนกุมภาเองนะคะ แล้วทีนี้
อืม ยังไงคะ? เออ จริง มีผลเนาะใช่ไหม? เออ ใช่ อือ ค่ะ โอ้โฮ มันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเขาตั้งใจเผากันน่ะคะ?